Comment est-ce que tu te prépares avant une conversation difficile?
Et bien, disons que ça dépend, heu, de la situation puisque ça peut être, heu, professionnel, comme personnel. Mais, globalement disons que je j je je me prépare en fonction aussi de l'expérience que j'en ai, de ces conversations. C'est-à-dire que je, heu, bah, <blows air> c'est-à-dire que maintenant je
Mmh. Ouais. D'accord, ouais, c'est-à-dire?
je ne m'y prépare plus vraiment. Puisque se préparer à des conversations difficiles, c'est envisager, heu et se ré heu, imaginer la scène avant qu'elle ait lieu, heu, au moins, heu, 20 à 30 fois et au final, elle ne se passe pas du tout, comme, heu, comme prévue. Donc ça sert pas à grand-chose, ça fait stresser pour, heu, rien et au final, on on est angoissé avant et ça se voit et ça ne fait que rendre la conversation plus difficile, heu, parce qu'on est déjà un peu à fleur de peau au final quand on arrive.
Ah ouais. Oui comme prévu, ouais. Mmh. OK, ouais. O Ouais bien sûr ouais. On stresse avant, oui bien sûr, heu, on a déjà, heu c'est tout à fait vrai, ouais. C'est vrai que ce on a tendance à envisager le pire en plus facilement, plus que le mieux et heu, puis mine de rien on va peut-être, enfin on surtout on peut pas vraiment deviner ce que l'autre personne va dire. Donc, heu, c'est un peu compliqué d'imaginer surtout voilà, ouais, c'est pas la même personne que nous donc il y a toutes les chances pour qu'elle réponde pas de la même façon que nous on répondrait, de déjà de base. Parce qu'au début, heu, quand tu avais ce genre de conversation, heu, tu t'y préparais beaucoup alors si je comprends bien?
C'est ça. C'est ça. Oh ben, je me refaisais la scène, heu, plein de fois dans la tête, heu. Hem, j'essayais de trouver des parades à ce que ce qui pouvait arriver, mais au final ben, dans le vide puisque c'est pas ce qui se passait. Hem, ce qui faisait que j'étais encore plus déstabilisé.
Mmh. Ah oui du coup, tu étais pas du tout prêt à t'adapter à tout, heu, tu avais tes petites, heu, solutions dans ta tête, quoi.
C'est ça. Et je les vivais pleinement, on va dire ces conversations. Alors qu'en fait c'est des moments où il faut prendre du recul et se détacher, pour, on va dire, heu, faire la on va dire cette conversation, mais remettre, heu, la réflexion de cette conversation à plus tard. Il faut pas réfléchir pendant, heu, sinon, on en fait, on a a oui, oui, parce que, globalement sinon on va, heu, commencer un peu à mmh
Mmh. Ah ouais? OK.
à essayer de prendre sur soi, essayer de ou soit s'énerver ou soit, heu, en fait avoir des réactions qui vont faire que
Mmh mh.
au final on va on va répondre de manière moins, hem on va regretter ce qu'on va dire, dans tous les cas et ça sert pas à grand chose. Il faut juste, heu, faire en sorte que cette conversation se passe le plus calmement possible, heu et derrière après y réfléchir et si il faut y revenir, mais avec suffisamment d'éléments pour y revenir et être prêt. Hem, heu, parce que globalement, alors quand c'est professionnel, quand c'est par exemple, heu, se faire taper les doigts par un responsable ou ce genre de choses, hem, déjà on c'est difficile de s'y préparer, heu, on sait pas trop s comment il va venir
Ouais tout à fait, ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais. Oui.
et hem et globalement, hem, réagir pendant cette conversation, souvent attise plus les flammes qu'autre chose, faut juste écouter
Oui, ça c'est sûr, ouais.
et quand c'est plus personnel, heu, disons que, heu, bon ça dépend toujours de la situation, mais hem
Bah, ça peut être plus compliqué de gérer les émotions quand c'est plus personnel et que ça nous touche, heu
Voilà les émotions, heu, peuvent faire que la situation va s'emballer alors qu'en fait, avec le recul souvent, bah, quand on réfléchit à la conversation et qu'on a su prendre un peu de recul, heu, pendant celle-ci, bah, on on finit par trouver les en fait les solutions et se dire: «Ah bah non, oh finalement c'est pas si grave», juste à pour, heu, à dire ça et puis voilà. Et de toute façon, on f on finit par trouver ce qu'il fallait dire de toute façon toujours après, dans tous les cas. <chuckles> Qu'on y réfléchisse pendant ou pas, ouais.
Mmh mh. Oui. OK. Oui, ça arrive très souvent, oui en fait: «Ah j'aurais dû dire ça à ce moment-là», heu, bah, oui, mais forcément sur le le temps d'analyser, d bah, déjà d'écouter l'autre personne, ce qui est pas forcément évident, heu, tu tu tu prends pas le temps d'analyser vraiment derrière le le problème. Même au des fois, parfois les les problèmes ne sont pas vraiment clairement énoncés et il faut en fait essayer de comprendre ce que la personne elle veut dire derrière. Alors ça c'est plus dans le personnel que dans le professionnel bien sûr hein, mais, heu, c'est sûr que, heu, il y a plus de chances qu'on se trompe au final, heu, en répondant, heu, tout de suite et mais et alors du coup, toi tu as tu as su à quel moment justement passer avant tu étais sensible aux émotions, enfin tu devais émo tu devenais émotif pendant les discu les conversations difficiles et il y a un moment où tu as réussi à prendre du recul? Ça quoi? Ça a été progressif ou comment ça s'est passé? OK.
Oui. Oui. Progressif ouais. Ouais là c'est progressif, hem disons que, au fur à mesure, hem, chaque fois je m'en voulais de de d'avoir réagi pendant, de pas avoir dit exactement ce que j'aurais pu dire, heu, 10 minutes plus tard et heu et du coup, j'essayais de m'y préparer encore mieux les fois d'après et au final ça marchait encore moins bien
Mmh. Ah ouais.
et au final, hem, en fait, il suffit de il suffit que quelquefois il y ait une conversation un peu difficile, mais qu'on ne l'ait pas vue venir
Ouais.
et que finalement, ce qui fait qu'on s'est pas préparé et qu'on n'a pas trop réagi pendant et on se rend compte que finalement ça s'est mieux passé et
Ah ouais! Donc toi, ça t'est arrivé comme ça, en fait.
Voilà c'est ça et au fur et à mesure on se disait: <clicks tongue> «Finalement je vais peut-être adopter cette façon de faire» et et puis, bah f oui au et puis, ben, quand on prend de l'âge, on prend plus facilement de recul, heu, on est moins investi vé émotionnellement, on on prend plus le temps de de réfléchir et et ça aide aussi, heu et au final, ça se passe toujours mieux parce que, quitte à déjà quitte à ré à pas trop répondre ou quoi autant ne pas répondre mal et surtout, ben, en fait le temps qu'on
Mmh. Bien sùr, ouais. Mmh. Mmh.
qu'on ne répond pas, bah, en fait on écoute la personne et souvent, ben, rien que ça ça suffit finalement. <chuckles> C'est
C'est vrai. Ah ouais. Ouais ouais, c'est vrai, oui quand les gens se sentent écoutés c'est toujours mieux. Après faut avoir, heu, faut qu'ils se sentent écoutés quoi si faut pas non plus les ignorer, heu, ne rien dire voilà. Mais, heu, d'accord, mais, heu, du coup quand, heu, la personne en face toi en général tu trouves que, heu, soit, quand tu ne vas pas répondre justement, ça va mieux se passer, heu, elle va pas se sentir un peu, heu enfin elle va pas attendre de toi que tu réagisses ou que tu répondes, heu, ou se être frustrée vis-à-vis justement du fait que toi tu prends du recul? Comment tu réagis du coup si voilà quand quelqu'un est émotif en face de toi alors?
C'est ça. Oui c'est ça, oui non oui. <chuckles> Bah, je vais poser des questions, je vais essayer de comprendre, je vais je v alors, je vais voir aussi si la personne est prête en fait finalement à m'écouter également ou pas. Heu, ça peut être ça peut ne pas être le cas et maintenant j'ai appris à ne pas me frustrer si c'était pas le cas. Tant pis, heu, la personne n'a pas envie de n'a p n'a pas envie de d'entendre mon avis ou ne n'est pas hem, capable on va dire de s'adapter ou ouvert voilà de d'esprit ou quoi. C'est pas grave, c'est c'est comme ça, heu, faut juste, heu, voilà, heu, je j'écoute et puis au final, heu, le fait d'écouter, de poser des questions, ça fait que la personne va expliquer plus, heu, ce qu'elle a à dire et c'est plus facile derrière de comprendre et du coup de de gérer en fait finalement la situation, heu, après coup. Heu, en faisant comme ça, heu, donc un peu
Mmh. Ah, ouais. Ah! OK. Ouverte ouais. Mmh mh. Bien sûr, ouais.
Ouais, évi éviter de de de rajouter un problème au problème, mais plutôt, heu, bien comprendre comment, heu, la personne voudrait que ce problème soit soit géré et voir, heu, bah, du coup si on a envie de le gérer ou juste de dire: «Bon, bah, eh oh, c'est bon». <laughs>
Mmh. Ouais d'accord et heu, heu, on verra ça plus tard quoi à la rigueur. Hem, mais alors du coup, tu arrêtes la conversation à ce moment-là? Si, ouais tu sens que la personne est est pas disposée à t'écouter et que ça va mener à à rien? Tu préfères tu dis directement: «Ben, je veux pas discuter, heu, tout de suite parce que, heu, enfin voilà ça mènera à rien ou, heu, tu vas pas m'écouter»?
Si c'est vraiment dans l'attaque, heu et que et que globalement, heu, je peux rien y répondre, oui, oui je peux stopper, hem. Calmement mais mais mais franchement quoi. Heu, par contre voilà, hem, souvent j'essaie quand même de
Mmh mh. OK. Fermement, heu, OK.
d'écouter le le point de vue, de d'essayer de comprendre, heu, si je vois qu'il y a pas de d'échanges réels possibles, heu, je vais quand même au bout. Heu, et puis bah, puis comme ça, au moins moi moi j'ai rien à me reprocher, j'ai et et après bah
C'est vrai, ouais.
tant pis si l'autre personne en fait, heu, est pas capable d'écouter parce qu'en fait finalement on apprend en écoutant les autres donc, heu, bon, je pars du principe que moi, heu, j'ai j'ai appris de la situation et que l'autre personne n'en a rien appris. Voilà, heu
Mmh mh. Mmh mh. OK d'accord. Oui, en effet, en voyant les choses comme ça, ça aide à mieux prendre, heu, cette situation, ça c'est sûr, heu, enfin tu ou tu j te trouves le positif dans quelque chose qui est très facilement, heu, négatif pour plein de monde quand on peut pas se faire entendre et que la personne est complètement irraisonnable, heu, c'est sûr que c'est très difficile, ouais en effet d'accepter ça comme, heu, mais c'est intéressant, heu, comme astuce de voir ça, comme ça parce que c'est vrai que ça pourrait même m'aider moi je je t'avoue. <chuckles>
C'est ça. Bah ça marche pour beaucoup de choses en fait parce qu'il y a ça marche aussi pour les discussions, heu, qui peuvent ne pas, heu, paraître difficiles sur le moment, mais qui peuvent vite tourner au, hem un peu d'énervement ou de de frustration parce que les avis sont pas partagés comme, heu, je sais pas les discussions politiques, les discussions, heu, sur des sujets un peu où on peut partager des avis différents. L'aborder de cette manière-là fait que, bah globalement, hem
Mmh. C'est vrai, ouais.
on sait déjà, heu, quoi pense heu, que, heu, du fait de la réaction de la personne en face du coup comme on prend peu de recul, on peut mieux l'analyser et on on voit si on peut avoir ce genre de de conversation avec la personne, heu, et si c'est pas le cas, heu, bah du coup ça permet de plus, heu, d'essayer de d'éviter le sujet par la suite, et en même temps ça permet quand même d'avoir son avis au passage parce que, bah, c'est toujours intéressant et et voilà quoi, heu, c'est
Mmh mh. Mmh. C'est bien, c'est enfin, c'est une preuve d'ego, heu, assez, heu, faible, heu, voilà ça, c'est plutôt cool hein en fait, heu, c'est vrai que et donc tu constates toi les personnes de ton âge en général on va dire tu tu, heu, heu, elles discutent comme ça aussi pour les conversations difficiles ou ça va vraiment dépendre de la personnalité, heu, qu'importe l'âge en gros?
Ah, c'est assez, heu, assez varié. Heu, après, heu, souvent dès que ça va, heu, on va dire que dans mon âge, c'est peut-être là où je trouve le plus de personnes, heu, qui sont prêts à la conversation, heu, souvent plus jeune
OK ouais.
discussions, on va dire, hem, ça pas, heu, ça a pas envie de rentrer dans le détail, heu, et en même temps peut-être manque d'expérience du coup, heu, fait que, heu, voilà, heu, le détail il vient pas comme ça, et puis, heu, souvent plus âgé, heu, très campé sur ses positions et de toute façon, il a pas envie d'écouter ton avis parce que lui il a le sien, et il a et son son avis, heu, il est pas venu comme ça donc c'est que c'est bon. Voilà, c'est, il y a un peu les 2, heu, ouais.
Mmh. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, c'est ça, ouais, c'est vrai, c'est toute l'histoire derrière ouais, ouais, c'est vrai que c'est compliqué ça parfois comme, heu, les gens ont réussi, heu, en pensant de telle façon et en faisant de telle façon, ils vont pas commencer à changer, heu, quand ils ont, heu, 70 ou 75 ans quoi.
Bah, c'est ça, après, il y a voilà il faut faut jamais partir de ce principe-là, heu, parce que bah chaque personne est différente et réagit différemment, mais heu, oui, c'est vrai que ça arrive, heu, plus souvent comme ça, heu. C'est c'est a en en fait, c'est, pour donner une image, c'est un peu, heu, c'est un peu comme essayer de faire braquer un un pétrolier, heu, en situation difficile, heu, quand c'est quand c'est une personne, heu, plus avancée dans l'âge, heu, bah c juste avec de la chance on y arrive, mais souvent, heu, bah ça casse quoi hein, heu, <chuckles> ça passe pas. C'est comme oui, ouais
Ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, la conversation est plus simple du coup, ouais quand même avec les personnes de ton âge qui sont du coup réfléchies, heu, mais qui sont pas trop confiants sur leur, heu, enfin voilà qui ont pas trop des certitudes, heu, implacables sur leur façon de voir les choses, OK.
C'est ça, c'est ça. Bah et globalement ça aide de de discuter avec quelqu'un d'un âge équivalent je pense, parce qu'il y a un, mmh autant, hem, des personnes pl heu, plus avancées en âge en fait vont respecter aussi le l'ex vont plus facilement respecter le l'âge, heu, et l'expérience que juste le fait de se d'être renseigné et et ces jeunes en f quelqu'un de trop, qui a trop d'expérience ou qui est renseigné et tout, il va le voir comme quelqu'un de ouais voilà de d'ennuyant et qui qui veut trop étaler, heu, voilà, et don donc souvent, heu, s les discussions se font mieux entre âges, heu, à peu près équivalents.
Et du coup au niveau prof? Ouais Mmh! Ouais, OK. Expériences. Mmh. Ouais. Mmh, tu vas t'ennuyer. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, d'accord même si les modes de fonctionnement sont ouais des modes de fonctionnement sont à peu près similaires donc c'est plus simple de comprendre l'autre personne aussi tout simplement, j'imagine. Hem, et du coup au niveau professionnel par contre, heu, là, heu, c'est juste un détachement, heu, vraiment, heu, toutes les émotions sont mises de côté alors, à ce moment-là?
Moui, c'est ça. Oui tout simplement, heu, alors quand c'est avec le responsable, bah il faut faut accepter que voilà le responsable, il a ce q il a ce qu'i il a à dire ce qu'il a à dire, heu, se faire son avis par rapport à ça par la suite, pas réagir sur le moment.
Mmh mh. OK, ouais.
Et inversement en fait quand quand quand c'est dans l'autre sens, hem faire comprendre qu'il y a pas, heu je je je prends en compte hein, heu, ce qu'il a à me dire, mais qu'avant tout, heu, je suis, c'est c'est c'est une discussion différente parce qu'avant tout je veux qu'il écoute, heu, ce que j'ai à dire et essayer de tenir la conversation, c'est pas ce qui est demandé à ce moment-là, donc c'est c'est des c'est différent, c'est-à-dire que, là c'est c
Mmh. D'accord, ouais. Mmh, c'est pas vraiment une conversation quoi à ce moment-là, enfin, moins quoi.
On on on ou, heu, c'en est une parce qu'on attend des réponses tout de même, mais heu, des réponses, heu, franches, honnêtes et concises, il y a pas besoin de s'étaler, il y a pas besoin d'argumenter, c'est juste, heu, voilà, heu, heu, ouais
Mmh, mmh mh. Plus technique quoi.
voilà, il y a juste, heu, il y a juste un message à faire passer au final et et s il faut juste me laisser le passe heu, bah soit laisser passer le responsable, heu, passer son message bon, heu, inversement, mais heu, du coup c'est c'est vrai que c'est une situation un peu différente où il faut vraiment la personne qui s on va dire, heu, subit la discussion doit vraiment prendre sur soi et et faire de l'effort de bien comprendre l'autre personne, heu, plus que dans l'autre sens, donc ça c'est encore différent oui.
Mmh mh. D'accord, bah, je comprends, oui. Bah, écoute je te remercie pour ton partage sur, heu, comment tu te prépares avant une conversation difficile, c'était très instructif.
Eh bah, merci à toi!